Du sag mal, wie entscheidest du, ob du im Ausland leben würdest?
Äh, die Entscheidung ist bei mir relativ einfach, weil ich möchte nicht im Ausland leben.
Mhm. Und, äh, woran liegt das? Was wäre denn der Hauptgrund, dich dagegen zu entscheiden?
Ähm, der Hauptgrund ist die Sprache und die mangelnde Möglichkeit, mich mitzuteilen.
Mhm, okay. Also, ist dir wirklich einfach wichtig, in 'nem Ort zu leben, wo man Deutsch spricht?
Wo ich kommunizieren kann. Also, wenn ich jetzt sprachlich begabter wäre und meinetwegen auf Englisch mich genauso gut ausdrücken könnte wie auf Deutsch, oder mich genauso sicher fühlen würde, gut ausdrücken ist immer relativ, ähm, dann würde ich in englischsprachige Länder gehen. Ich hatte auch das Angebot, in Japan zu leben und in Frankreich zu leben, also vom f beruflich, dass ich da hingehen kann und ich habe beides auch, ähm, abgelehnt, obwohl das damals 'ne Karrierechance gewesen wäre. Aber die f
Mhm. Mhm. Ja. Abgelehnt. Aber du sprichst keine andere Sprache außer Deutsch und ein bisschen Englisch, oder wie ist das?
Hm, also, Englisch, ähm, komme ich schon durch und ich fühle m also, wenn ich in den USA unterwegs bin oder in England, das ist überhaupt kein Thema. Aber in dem Moment, wenn ich mich richtig austauschen will, dann merke ich, dass das, was ich genau ausdrücken möchte dass mir dafür die sprachliche Kompetenz fehlt.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Und äh, hat dich das nie getrieben, dass du dass du dass du praktisch nur 1 1/2 Sprachen sprichst?
Also, bei Englisch, das hm das kommt jetzt vielleicht 'n bisschen falsch rüber. Also, ich ich bin in Englisch schon relativ sicher. Also, ich kann mich da auch ich ich kann kommunizieren. Aber in dem in dem Moment, wenn's auf die nächste Ebene geht, ähm, da fehlt mir einfach der Wortschatz, der aktive Wortschatz. Den habe ich nicht und ich bin auch sprachlich nicht so begabt und bei Japan, ähm Tokio war damals das Angebot, dann wäre das natürlich utopisch gewesen, dass ich mit Japanern a A anhand der Kultur, äh, so nahe komme und mich da, äh, richtig richtig austauschen kann. Und ich für mich ist die Sprachbarriere n eine riesen große Barriere, mich wohlzufühlen. Ich kann da leben. Ich ich schaffe das alles. Ich habe auch schon im Ausland gelebt. Aber möchte ich da für immer leben oder für 'n langen Zeitraum? Muss ich sagen: „Nein.“
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Englisch rede? Mhm. Mhm. Ja. Musst du ja nicht. Man kann ja sagen, man zieht dahin für 1 Jahr oder 2 und zieht dann zurück. Gab's denn einen bestimmten Moment in deinem Leben, wo du klar gesagt hast: „Ausland ist nichts für mich.“
Also, lange leben im Ausland ist nix für mich, spätestens als Familie kam. Aber ich ich ich war auch 'n 3/4 Jahr in USA und bin bin da durchgekommen. Aber, äh, wie ich die Fr Frage von dir verst ich ha äh, genau, ich habe da gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ähm, ich war einmal in der in der n an der Ostküste in New Brunswick, also, Kanada war das, also, auf der auf der Ostseite in Neuengland Staaten.
Mhm. Mhm. Was hast du da gemacht? Gearbeitet oder, äh mhm, okay. Mhm. Mhm. Mhm. In Kanada oder USA dann?
Äh, ich war in Kanada, aber das war genau an der Grenze zu Maine.
Mhm.